OK, ouais.
Et en fait, heu j'avais terminé mes, heu mes études, je crois, ouais ouais
D'accord.
heu et en fait où j'étais sur le point de la de terminer, et en fait, heu, en fait, de toute ma vie moi j'ai toujours, heu, adoré, heu, le cinéma.
Mmh mh. OK, ah oui, donc c'est un petit hobby, une passion, le cinéma, quoi?
Heu, mais plus maintenant, mmh, mmh à cette à ce que à l'époque je regardais énormément de films et je regardais des films de tu sais, heu, Lino Ventura, heu, des films français, je trouvais ça génial en fait
OK, ouais donc un vrai passionné de de films heu OK que je vois.
heu. Ouais, puis c'est c'est surtout le le les les acteurs.
Mmh mh.
Et en fait, hem je et j'ai eu 2 c'est en fait, c'est en 2 temps. Principalement en fait, une fois ma m ma mère avait le Minitel heu, et heu, et elle a elle avait, heu, trouvé des annonces pour, heu, jouer dans un film pour mon grand frère
OK. D'accord.
et je me rappelle à cette époque là, je lui avais demandé: «Mais est-ce que tu peux trouver un truc pour moi?»
T ouais, beh tu voulais participer aussi toi. <chuckles> Toi qui aimais le cinéma heu
Ouais, exact, je me suis dit: «Ah ouais». C'était c'était j'étais enfant donc je me disais: «Ah ouais, c'est un métier en fait, c'est pas des heu c'est un métier quoi, c'est un mmh, un métier», heu tu vois? Tu es payé pour ce que tu fais quoi et heu, je me suis dit: «Heu, ouais, je veux bien faire ça moi». Heu, et heu et en fait heu, j'ai j'ai j'ai eu cette ce 1er temps et là et donc en 2d temps, la rencontre à 20 ans après avoir terminé des études classiques de de en commerce tu vois?
Ah oui d'accord, OK je vois. Il y la vision d'un enfant ouais. Mmh mh. Etudes de commerce, ouais.
Ouais, et heu, et en fait, heu, elle me dit elle avait la vingtaine hein, 1 an ou 2 de plus que moi: «Heu, ouais beh, en fait, moi je vis à Paris et je suis comédienne».
OK, du coup elle a joué dans des films aussi? Ou heu
Je dis Ouais ouais, elle a fait du théâtre, elle a fait des choses comme ça et et ouais, et je me suis dit: «Bah, en fait heu <chuckles> en fait c'est possible».
Incroyable. Et oui, tu bah ça concrétisait vraiment le ch le truc quoi.

Bon après maintenant ils sont peut-être capables de faire, heu, <chuckles> des prouesses comme ça.
Mais ouais, dans tous les cas, c'est, heu, c'est le fait qu'elle m'ait dit, heu: «Je suis, heu, comédienne», mmh mh, d'accord.
Ouais. Comment tu as fait? Co enfin, comment ça s'est passé cette rencontre?
Bah, écoute, c'était, heu, je te dis une fête de village, heu, avec un peu de musique avec, heu et en plus c'était des gens que je connaissais qui, heu, qui faisaient la musique
Ouais. OK! Sympa.
heu, donc c'était très bonne ambiance et puis, heu, bah, c'est, heu, c'était la la copine d'une copine à moi et heu, puis on a discuté, on a sympathisé, heu, tout de suite. Je sais pas, je sais pas pourquoi, ouais, je sais pas pourquoi et heu et heu
Ah ouais, c'est pour ça. OK. Ah c'est bah oui, vous avez vraiment un point commun déjà, heu et du coup fil, heu, fur et à mesure de la soirée, heu, hop, vous avez un petit peu parlé de tout ça, quoi et cette cette discussion, elle a duré longtemps ou
Ouais, ouais, ça a duré longtemps. Non, non, non, non, on on a on non, non, ouais, ouais, on ça a été une nuit blanche parce qu'en fait, heu, ouais, ouais, parce qu'en fait, heu, c'était je sais pas c'est ça fait, <blows air> il y a des moments comme ça, tu as des tu as des soirées comme ça qui sont, heu heu, qui sont géniales, heu, dans ta vie, heu
c'était rapide? Ouais, oui, c'était vraiment une discussion profonde, quoi. Ah! Carrément, ah ouais, d'accord. Mmh.
et heu et puis, en fait, heu, ouais, j'ai pas dormi de la nuit. On a discuté, heu, je suis on est allé chez des gens après, c'était c'est c'est vraiment sympa. C'était l'été en plus. Ouais, c'était ce genre de soirée.
C'est ce genre de soirée? Ben, oui, les fêtes de village, l'été
Ouais, ouais.
dehors, heu, ouais, ouais, une bonne ambiance, heu
Non, c'est une soirée mémorable.
Mémorable, ouais, c'est dans là des soirées comme ça, que tu te t'en souviens très bien?
Tout à fait, ouais. Ouais, j'en ai, alors des avec des rencontres comme ça, heu, ouais, j'en j'en ai, ouais, ouais, ouais.
Ah ouais? Comme bah, tu pourrais peut-être nous en dire 1 ou 2?
Heu et et comment, hem?